あのですね。
はい。
僕、これ、もう、ほんとに今また考えなきゃいけないなっていうことがちょっとあって。
はい。
あの、お話を聞いていただきたいんですけど大丈夫ですか？
はい、どうぞ。
あの 税金とか
うん。
それこそ社会保障とか、そういう申告とかって結構めんどくさいし、色々手続きしなきゃいけないんですけど。ちょっとですよね。ちょっと。そのことについてね、ちょっと、聞いてもらってもいいですか？
はい。 ね、煩雑ですよね。うん。うーん。 はい。
あの、僕、今アメリカに住んでるんですよ。
はい。
で、日本だと、ま、税金とかも払わなきゃいけないし、なんか、最近社会保障とかも、なんか、マイナンバーとかに変わったり、結構複雑だと思うんですけど。
そうですね。うん。
ですよね。あの、アメリカの場合って、その、まず社会保障の番号をもらわなきゃいけないんですね。
あ、そうなんですね。うん、ふんふん。マイナンバーみたいなそういう感じなんですかね。うん。
うん。 で そうです。はい。それは生まれた時にみんなもらう番号なんですけど。
はい。
あの、僕の場合は移民なんで。
はい。
その番号を、持ってたんですけど。
うーん。
その、それはね、留学生で来た時にもう持ってたんで、もう、30年近く前にから持ってたんですけど。
はい。 はい。
あのね、これ去年なんですけど。
うん。
その、社会保障って大体番号言えば終わるんですけど
はい。
その番号を言うだけじゃなくて、そのカード自体を見せてって言われることが、その、国の書類であって。
はい。
それを見せたら
うん。
これは、その、永住権持ってるのに、その、カードになんか文字が書いてあって
はい。
その「働くためのじゃないよ」みたいなことが書いてあったんですよ。
ああ、そうなんですねうーん。
だから要そう、要は、このカードでは働いちゃ駄目よ 駄目よじゃないですけど、みたいなことが書いてあって「どういうこと？」って聞いたら、学生だったからそれを打たれたまんま
うーん。 あっ、そっか。その番号を取得した時が学生だったからってことなんですね。うんうん。
使ってたけど、そう。 うん。 そうなんです。 でも、今まで税金とかも問題なかったし、働くのとかも問題なかったんですけど、あの、それが厳しくなってて、更に、その、書類で申請で、その、カカード自体のコピーも必要で
はい。 はい。 うーん。
その文字がないものが必要って言われたんですよ。
なるほど。
だから、申請し直さなきゃいけなくて。
ああ、ちょっとね、そややこしそうですね。
ややこしいんです。はい。
うーん。
で、それ、もらいに行く時って、英語で面接みたいなのもあるから。
面接もあるんですか？ええ！
そう、あの、そ、なんかね、面接っていうか、「なんで来ましたか？」から聞かれて
はい。ああ、なるほど。ああ、「アメリカに、なんで来たんですか？」っていうことですか？
そう。 あっ、違います、違います。「今日は、この番号についてなんか質問ですか？」みたいな感じで。
うん。 ああ、はいはいはい、なるほど。
で、いや、この文字書いてあるのがまずいみたいでっていう話をして。
うーん。
で、そうしたら、あの、パスポートとか見せてとか全部言われて、全部見せて。
はい。
で、「え、これ僕は今までこのカードで働いてたけど大丈夫なの？」って聞いたら
うーん。
そういうのはオッケーなんだけど、ま、カードをちゃんと作り直すから、ちょっと待ってくださいねって言われて。まあ、カード来たんですよ。
はい。 はい。
で、それは使えたんで良かったんですけど、やっぱり留学生の子とかも結構、すぐ取れると思ったら
うーん。 はい。
なんか、1か月待ちとか、結構長いんですよ。
あ、そんなにかかるんですか。
面接が、1か月待ちです。
え！申請してから、1か月じゃなくて、そもそも、あの、面接が、1か月かかっちゃうんですか。へえ、すごい。何ていうか、あ、そうなんですね。
はい。そうなんですよ。 そう。だから、その申請1かげ面接1か月待ちで、その結果が出る届くまで、また2、3週間かかるから
うーん。 はい。 うーん。
その、生徒の子とかも書類とかの提出期限に間に合わないんじゃないっていう。
そうですよね、だってね、その、留学生だってなにかね、必要があって申請するわけですもんね。
そう。 そうなんです。だから、結構、その、なんで、オンラインでできないものって
うん。 はい。
結構手続きの遅さっていうのが出るんですよ。
いや、なんていうかね、よく日本でも役所仕事みたいなね、なんか時間かかるなって思いますけど、アメリカも、ね、ま、結構、なそこは同じなんですね。
うん。 そうなんです。 あります。 同じです。そう。で、今度、もう一個の税金の方なんですけど
うーん。 はい。
これは、あの、僕今普通に自分で会社作ってやってるんですけど
はい。
あの、フリーランスの方とかも、ま、個人事業主とか、なじゃないですか。
そうですね。
なので、これまた税金自分でやんなきゃいけないんですよ。
うーん、ね、大変ですよね。
大変ですよね。日本でも多分大変だと思うんですけど。
うーん。そっか。ね、アメリカだと余計大変そうですよね。
ってなると、この あの、ま、めんどくさいんですけど、あの、年末になると、その、必要経費とかを、逆に使わなきゃいけないんですよ。
うーん。 はい。 ま、確かにね。あの、ね、税金の、その、控除とか考えるとね。今のうちに、なんか、買っとけみたいな感じになりますよね。<laughs>
はい。 そうなんです。そこなんです。 良かった、わ分かってもらえて、すごい良かったです。もう、まさにそれで、その、わって金額出すんですよね、12月ぐらいに。
<laughs> はい。 はい。
で、今度、あの、サプライヤーって言って、あの、材料屋さんが
うーん。
あの、税金の関係あるでしょうから、えっとはい、買うもの、今、こういうの安いですよ、みたいなのとか送ってくるんですよ。
はい。 ああ、なるほど、ちゃんとわかってらっしゃると。はい。
そう、向こうも分かってるんで。そう。で、あ、カタログ来たなと思って見ると、その、何日までに、あの、お支払いで、その、税金の関係があると思うんで、何日までに買ってくださいねってのが来るんで
うんうんうん。 はい。 はい。
分かるんですけど、この計算が、その、稼いだ額によってパーセンテージが違ってくるんですよ。
ああ、そうですよね。
うん。 そこ、めちゃくちゃめんどくさいのが、ん、全部の計算をしてって、いくらって出るんですけど
うん。 はい。
概算でやったら、うわ、実は「やばい、僕15%で済んだ」とか「いやいや、もっと25」とか「もっと高かった」とか
うん。 はい。
どっちよ？っていうのがあるんで
うーん。
いくら買い物したらいいの？っていうのがあるんですよ。
あ、なるほどね。そこがやっぱりね、あの、ちゃんと確定しないと。ねえ、ん、もしかしたら、む無駄な買い物になっちゃうかもしれないですもんね。
うん。 そうなんです。 そうなんですよ。だから、あの、個人事業主の人は、その、何%で、だから、こんだけ分買っとこうでいいと思うんですけど
うん。 はい。
会社の場合は、会社の経費？それこそはい。インターネット、あの、スマホとか全部そういうのとかも計算してって、その、ガソリン代とかも全部、そういうのも計算した上で
うん。 はい。 うーん。
「いくらんなります」が出て。で「給料払っていくらんなります」が出て
はい。
なので、「あ、これちょっと待って、いくら買ったらいいの？」っていうのが、その、税金やってもらう税理士さんは1月の15日以降にやってもらうんですね。
ああ、じゃあほんとにフィックスした状態のものは、その、12月の段階では、ね、出せないわけですね。うん。
ん、わかそう。ただ、その、もっと余計にお金を払って、毎月、税理士さんに資産管理をしてもらってれば
はい。 はい。
大体の概算は出ます。
ああ、なるほどね、うん。
ただただ、「それは」って思うんで、「また余計に毎月払うの？」ってなっちゃうんで
はい。 ま、確かにね、それはそう <chuckles> ですよね。
そうなんすよ。だだから、究極論言うと自分で、その、毎年また、んで、あの、法律も変わるんですよ、ルールも。
はい。 いやあ、そうですよね。ちょっとね、そこ大変そうですよね、自分で追っかけてくのは。
そうなんです。でそう、だからそれに合わせて自分でこうしかも、「変わるタイミングが、何月よ？」っていう話もあるじゃないですか。
うーん。 そうですよね。
そう、だからそれも常に、そその、いつ変わるか見とかなきゃいけないっていうのもあるし
はい。
だから、うちの場合は奥さんが、もう、毎月国税局のホームページ見てるんで。
はい。 はあ。
そう。で、彼女は僕と同じ資格持って、今全然別の仕事してるんですけど、彼女は元日本では税務署で働いてたんで。
はい。 あ、そうなんですね。
はい。なので、すっごい詳しいんですよ。
うん。はあ、それはなんかすごい、なんていうか、頼りになりますね。
あ、僕は、もうまさにおんぶに抱っこなんですけど。
うん。
そう、だからそういうのとかもあるから
はい。
僕一人だったらもうギブアップするような
うん。
感じなんですけど それでも、あの、全部の数字を奥さんに出せって言われるんで
はい。
頑張らないといけないっていうのがあって。
<laughs> ね、そうですね。うーん。厳しいですよね、税務署の人はね。
そう。 厳しいです。はい。だから、その、計算した状態で渡さなきゃいけないから
うん。 はい。
で、今、あの、それこそソフトあるんですけど、ソフトに全部入力してけば出してくれるんですけど
はい。 うん。
入力が面倒くさいんですよ。
いや、そうですよね。なんか一個一個ね、領収書引っ張ってきて、とかね。うーん。
そうそうそう。もうね、領収書が増えすぎるともうね、ほんと放り投げたくなるぐらいなんで。
ね、ほんとはね、その、その都度その都度ね、なんか、帳簿を記入しておくのがいいんでしょうけどね。ついついね、溜め込んじゃいますよね、それ後回しにしちゃうというかね。
そう。 はい。 やってないんですよ、これが。<chuckles> そう。あの、簡単な電気代とかはいいんですけど、あの、ちっちゃい買い物した領収書とか
うん。 はい。 ねえ。
ん、そう、全部集めないとダメだから
ね。
そう、どっかに忘れてないかなっていうの探したりとか
で、結局そういう小さいのもね、積もり積もれば、ね、いい金額になったりしますもんね。
そうなんす。 そう、で、そこで間違えちゃうと、また、あとでなんか再申請とかやり直しみたいのがあるから
うーん。
もうね、税金に関しては、その、もうね、もう、大変だなっちゅの、毎回
<laughs> ね、毎年ね、このくらいの時期になってくるとちょっとね、頭を抱えますよね。
そう、だから、今も、「うわ、なんか使わなきゃいけないけど、なにに使うのよ？」っていうのとかあって
うーん。
そう、だから、もう、ね、なんか、大体なにを買うかっていうのを絞っとかないと、しかもただそう、しかも自分の欲しいものではダメだから
そうですね、もうそろそろですよね。 うーん。
ちゃんと仕事で使うもの買わなきゃいけない、でそうそう。
ま、そうですよね。仕事に関係するものですもんね。うん。
そう、そうなんですよね。だからそういうのもあって 毎年この時期ドタバタするなっていうのをね、再認識させられてます、はい。
いや、ほんとですね。 うん。いや師走ですよ、ほんとに。
ね、こんの時期ね、なんなんかドタバタするのはやっぱりそういうことがあるんでしょうね。
うん。 ね、うーん。
うん。そう、だからまた、はい、今月、もう、終わるまでになんとか、はい。
ね、ちょっと、使い切りましょう。ね。<laughs>
はい、片付けます、はい。いや、ちょっとね、お話聞いていただ、だいて、ちょっと愚痴みたいになっちゃったんですけど、ちょっと、はい、楽になったんで良かったです。今回はどうもありがとうございました。
はい。 あ、良かったです。いえいえ、あの、こちらこそお話聞かせていただき、どうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、失礼します。